Đúng rồi, nó như là, kiểu là, một cái sợi dây gắn kết gia đình lại với nhau ấy. Cứ miễn sao đông đủ mọi người ăn cơm là tự khắc là mọi chuyện nó lại được hóa giải, nó hay như thế. <chuckles> Quên hết cả cái vết thương. À, sau đó sao nào?
Ừm. Đó. Đúng. Đó, cái sau đó nha, tuần thứ 4 mò về mò về mò về nhà thôi. Rồi, xong mới vô nhà, cái, a, ba cũng biết chuyện là hai mẹ con giận nhau, cái, ơ, vô tới cửa nhà, cái, thưa ba với thưa mẹ xong á, cái, a, ba kêu thôi vô rửa tay ăn cơm cái đi con. Cái, vô ngồi mâm cơm thì, à, cái, lúc đó ngồi ngồi thấy đồ ăn ngon thì cũng, ơ, đói quá trời rồi, đâu có suy nghĩ gì đâu bạn ơi. <laughs>
Ừm. <laughs> Thế là cứ nhào vào ăn thôi, cũng không cần nói, a, cái câu gì, đúng không?
Ừm. Xong, cái, mẹ gắp đồ ăn cho mình, xong, cái, a, mình, ờ, lúc đó mình cũng, ơ, rưng rưng nước mắt, xong, cái, mình hỏi, a: "Mẹ còn giận con hông?" Xong cái mẹ nói, a cái, mẹ với mình á là tự động, kiểu là, hết giận luôn, kiểu, ngồi ăn cơm vui vẻ luôn. <laughs>
Đó. Đấy, thế thì tính ra là cái cái mấu chốt là cái chỗ mà lúc mà mẹ bạn gắp một cái, ơ, món cho bạn ấy, đúng không? Cái đó như là cái đấy coi như là một cái chìa khóa đi, đấy, đấy gọi chìa khóa của câu chuyện đấy, để nó nó đơn giản như vậy thôi, đúng không? Không cần phải có những cái lời nói gì nó quá là cầu kỳ, quá là phức tạp, chỉ cần như vậy thôi là tự nhiên tình cảm nó lại nó lại khác ngay ấy mà. Đó.
À, đó, đó. Ừm. Đúng rồi, bạn ơi. Ừm.
Thế thì hỏi thêm nhá, ừm, về cái bữa ăn mà trong gia đình của nhà bạn ấy, thì bạn có bao giờ mà bạn ấn tượng nhất với cái món nào không?
Thì, ờ ừm, ô kê. Ừm. À, ấn tượng nhất cái món mẹ mình làm á, là mẹ mình hay làm cái món là cá điêu hồng chiên giòn, xong rồi mình sẽ cuốn bánh tráng ăn. Ừm.
Rồi. Trời ơi, nghe cầu kỳ ha, như kiểu ăn ngoài hàng ấy lại còn cuốn nữa. <chuckles> Thế là làm cái món đấy có mất nhiều thời gian không? <chuckles>
Ờ. Ờ, mà mẹ mình làm đẹp á bạn, ờ, mẹ mình làm đẹp lắm nha bạn. Mẹ mình làm cái con cá nha, mẹ mình có, ơ, khứa từng khúc, từng khúc nè, xong rồi con cá vẫn còn nguyên. Cái, mẹ mình chiên xong, cái, mẹ mình lấy nguyên con cá ra, cái, nó giòn rụm luôn, cái, mẹ mình, ờ, trang trí, a, xà lách nè ha, rồi cà chua xung quanh nhìn đẹp như nhà hàng luôn.
Rồi. Ờ, nghe chừng đã thấy thèm rồi, nghe đã thấy ngon rồi cũng chưa cần phải ăn đâu. <chuckles> Rồi, thế thì bạn bạn có cho rằng ấy, nhiều khi là cái trong cái bữa cơm của gia đình này này, à, nó như, kiểu, một cái sợi dây gắn kết, mà để cho mọi người có thể dễ nói chuyện với nhau trong bữa cơm hơn so với bình thường không?
Ừm. Ồ! Xong rồi ừm.

Đúng rồi, chứ còn nhiều khi công việc bận thì không trách được, đúng không? Hãy cố gắng sắp xếp là cách hay nhất. Nhưng mà bên cạnh đấy nhá, bây giờ là công nghệ nó cũng phát triển này và nhiều nhà cũng hay gặp cái tình huống là ăn cơm trong nhà mà ví dụ con cái nó hay ngồi vừa ăn vừa bấm điện thoại, chả chuyện trò gì, hoặc thậm chí kể cả bố mẹ cũng vậy. Đấy, cho nên là không biết là gia đình bạn có gặp phải hay không? Á, nhưng mà bạn có thể nhìn rộng ra là ngoài kia đúng là gia đình mọi người đang gặp phải thì bạn có nghĩ thế nào về cái vấn đề này?
Ừm. Ừm. Đó, đó. À! Ừm. Theo mình á là cái thói quen này, ờ, nên bỏ nha, tại vì á là, ờ, cái hồi cấp 3 học á thì mình cũng hay nà cầm cái điện thoại lướt lướt Facebook ăn cơm á, thì có một lần á là đã bị ba la, ba không có la mà ba gọi ra ngoài, ba nói chuyện rất là nhẹ nhàng, ba chia sẻ, ờ, ba nói là "Mẹ nấu cơm rất là vất vả và ba cũng rất là muốn sắp xếp để ngồi ăn chung và đó là cái khoảng thời gian mà nó thiêng liêng, mình có thể gắn kết gia đình với nhau, thì con có thể buông cái điện thoại xuống khoảng nửa tiếng hông?" Thì từ đó về sau là mình bỏ luôn cái thói quen bấm điện thoại đó bạn và nhà mình là ai cũng hiểu cái điều đó là nên làm luôn đó.
Nên bỏ, đúng không? <chuckles> Rồi. Hiểu. Ừm. Hay đấy. Ừm. Rồi, ba bạn tinh tế đấy chứ, đúng không? Chứ nếu như bây giờ đang trong bữa cơm mà ba bạn lại mắng hay là quát bạn ngay trong cái lúc đấy thì nói thật là thứ nhất là cũng khó chịu, ăn nó có khi lại mất ngon và có khi là bạn còn không nghe những cái lời đấy chứ. Ba bạn làm như vậy là tinh tế đấy. Đấy! Công nhận, ờ, ông rất là tinh tế đấy. Thế thì tóm lại nhá, từ trước đến nay thì bạn nghĩ là cái bữa cơm gia đình của bạn ấy, nó đã mang lại cho bạn những cái điều gì mà bạn cảm thấy là ý nghĩa nhất?
Ừm. Ờ! Ờ, đúng, đúng rồi. Ừ. Ờ. Đúng rồi, cơm chan nước mắt luôn. <laughs> Ừm.

Đúng rồi, thật sự luôn á, và không chỉ như vậy nha, nó còn là cái nơi mà để hòa giải mọi thứ xung đột nữa bạn. Thì, à, cũng giống như câu chuyện mà đã xảy ra của mình và mẹ đó, thì đôi khi công không cần nói gì, chỉ cần ngồi với nhau ăn cơm, gắp cho nhau một miếng cá, thì tự động mọi thứ, sợi dây kết nối nó tự động nó lành lại luôn bạn. Nó rất là kỳ diệu ha! Ừm.
Đúng rồi. Hay. Rồi. Đúng rồi, nó hóa giải luôn. Hay đấy. Ừm. À, nhưng mà trong gia đình bạn ấy thì bạn có đồng ý với cái ý kiến là, kiểu như là, bữa cơm ấy, nó cũng là một cách để là giảm khoảng cách giữa các thế hệ không? Thế hệ b trong nhà bạn thì là bố mẹ bạn với bạn này, hoặc là với nhiều gia đình khác thì họ có thể là họ có nhiều thế hệ nữa, nó cũng có thể giảm được khoảng cách, kể cả ông bà này kia đó.
Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn á. Khi mà ăn cơm á, ngồi một cái mâm cơm mà gia đình tổ tiên quay quần với nhau càng đông á bạn, thì nó càng vui nha, rồi cái tự động kết nối với nhau, ờ, "Con này là ai? Giờ làm sao rồi con?" Hỏi thăm, nói chuyện vui vẻ, ta nói tâm sự với nhau, xong rồi bắt đầu ngồi á, ờ, bắt đầu gắp cho nhau miếng này, miếng kia, ăn uống, rồi xong rồi lâu lâu rồi thêm tí bia nữa, vô vô nữa càng vui. Ừm.
Ừm. Hay đấy. Trời ơi. Rồi. Vui ha. Ối giời ơi. Trời ơi, nghe đã thấy vui, cũng không thể cưỡng lại rồi. OK, thế thì khi mà, à, bạn cũng đã ăn cơm với gia đình, rồi là kết nối, rồi là hòa giải từ những cái chuyện giận dỗi như vậy ấy, thì bạn nghĩ là có cái điều gì trong cái bữa cơm mà bạn cho rằng là nó không thể thiếu để cho một cái bữa cơm gia đình nó trở nên ấm áp không?
<chuckles> Ừm. Ừm. Một cái thứ mà không thể thiếu trong bữa cơm á là bạn biết gì hông? Là phải có đầy đủ các thành viên ngồi với nhau, rồi sau đó thì mình hãy bắt đầu ăn. Đó. <chuckles> Thì, ờ, mình đừng có nên á là, ờ, ăn trước rồi bỏ lại người kia ăn sau một mình hay gì đó, mà với mình á là nên chờ đông đủ, tại vì đó cũng là một cách giữ kỷ luật mà cả gia đình mình nữa.
Là cái gì nè? Rồi, rất chuẩn. <chuckles> Ừm. Hay đấy.

Này bạn ơi, không biết là với bản thân bạn nhá, thì cái hình ảnh đầu tiên mà nó xuất hiện khi mà nhắc đến ha 4 cái chữ là, bố "bữa cơm gia đình" ấy, thì bạn nghĩ nó là, à, hình ảnh gì nào?
Ừm. Ừm, ờ, đó là cái hình ảnh nha, ngồi ăn cơm, xong rồi, ờ, ba với mẹ sẽ gắp đồ ăn cho mình nè, xong rồi ba mẹ sẽ hỏi là "Hôm nay đi học sao rồi?" Đó, trời, nó vui gì đâu luôn!
<laughs> À, nghe vui thế! <laughs> Thế là cái hình ảnh của bạn là vừa có hình ảnh này có rồi, lại còn có cả âm thanh nữa, đúng không? Đấy, sống động đấy. Ô kê, thế thì không biết là với, ơ, gia đình của bạn đi, thì là gia đình bạn bây giờ có thường ăn, a, cơm cùng nhau thường xuyên không?
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm, bây giờ á thì á, là do mình đi học xa nhà á, mình đi học đại học á, ồ, mà cách xa 3-400 cây số nên là đâu có được ngồi thường xuyên đâu, nhưng mà, ờ, nhiều khi ăn cơm á, cái ba với mẹ hay gọi video lên cho mình, <chuckles> vậy đó. <chuckles> Ăn ăn chung online đi, à, đó, đó, đó. <chuckles>
À, rồi. Ừm. Rồi, coi như là ăn ăn cơm online, à, đấy, đấy. <laughs> Rồi thôi, đấy cũng là một cách, nhưng mà nhiều khi xa nhà như thế này thì cũng buồn ha, ăn cơm một mình thì, ờ, cái cảm xúc của bạn, ờ, ừm, kiểu là cũng hay nhớ những cái bữa cơm nhà nhỉ? Mà bao giờ mà có dịp chắc là phải về ăn ngay đấy.
Ừm. Ồ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Trời ơi, ta nói nha, thứ Bảy mà thi xong buổi sáng là chiều về tới nhà liền, hông có để nén qua bữa sau đâu. <laughs>
<chuckles> Ờ. <laughs> Thế có bao giờ mà đến cuối tuần nhưng mà phải bận và không về được không, có tiếc lắm không?
Có chứ. Trời ơi, có những lúc mà, kiểu như là, làm bài tập nhóm á thì mọi người hay hẹn cuối tuần á, nên là phải ở lại làm chứ đâu thể nào mà, ừm, kiểu như, bỏ về được, ờ, mấy lúc đó thì thiệt ra thì cũng may mắn là ba mẹ mình hay gửi đồ ăn lên á.
Có, đúng không? Đúng rồi. Ừm.